अ, जी मुझे अ, हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा अ, संघर्ष उठाना पड़ रहा है स्वस्थ रूटीन बनाने में। और अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ तो उनको जब मैं अ, कुछ अपनी तरफ़ से हेल्दी बना के देती हूँ। जैसे किसी दिन मैंने अगर उनको पराठे की जगह पोहा बना दिया नाश्ते में, तो उनको ये होता है मैं नहीं खाऊँगा ये। अगर मैं पनीर सैंडविच वग़ैरह दे रही हूँ, पनीर पराठे की जगह पे तो उनको तुरंत मनाही हो जाती है उनकी तरफ़ से। और साथ ही साथ मेरे घर में जितने भी बच्चे हैं चाहे वो मेरे जेठानी के बच्चे हों और वो सब भी इतना आना-कानी करते हैं खाना खाने में। उनको ब्रेकफास्ट में भी पो वो पास्ता चाहिए होता है, कभी उनको मैगी चाहिए होती है। तो मैं एक स्वस्थ रूटीन बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष उठाने पड़ रहे हैं आजकल। मैं आपसे इस इस विषय में सलाह चाहती हूँ।
देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपकी परेशानी को थोड़ा-बहुत समझ पा रहा हूँ। और मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। देखिए मैं आपको सुझाव दे पाऊँ, इसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं मुझे आपसे जाननी हैं। तो अगर आप सहज हो तो मुझे बताएँ कि आपकी अभी और अ, आपकी और आपके परिवार की मौजूदा दिनचर्या कैसी है? खाने से रिलेटेड और कहीं न कहीं नींद से ताल्लुक रख के और व्यायाम से भी ताल्लुक रख के?
जी। जी। जी। जी जैसे मैं बताऊँ कि जैसे मेरे ई अ, सास, एंड ससुर जी हैं अगर मैं पहले तो मेरा जो नाश्ता जो मैं बनाती हूँ मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता है कि मैं उनको हेल्दी अ, ब्रेकफ़ास्ट दूँ। तो उनको जब भी मैं नाश्ते में अ, पोहा देती हूँ या सैंडविच का अ, सैंडविच बना के देती हूँ प्रोटीन का या स्प्राउट्स का नाश्ता उनको देती हूँ तो उन लोगों वो वो तो पहले खा लेते हैं मना नहीं करते लेकिन थोड़ा सा ही खाते हैं उसके बाद तुरंत वो बोलते हैं परा अब पराठे लाओ। तो मतलब उनको पराठे चाहिए। मैं उनको बोलती हूँ, "मम्मी और सैंडविच ले लीजिए और पोहा ले लीजिए।" तो उनको पराठे ही चाहिए होते हैं। और बाकी मुझे थोड़ा सा मैं मना भी करती हूँ उनको मम्मी पराठे रोज़-रोज़ नहीं खाते हैं और मतलब हेल्दी नहीं होता है और केवल मतलब प्रोटीन नहीं उसमें अगर आप आलू का पराठा खा रहे हो तो उसमें प्रोटीन ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में मैं प्रोटीन को रख कर ही अ, ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ अपने घर में और जिसके लिए मनाही हो जाती है सामने की तरफ़ से। और बाकी अया अगर मैं व्यायाम की बात करूँ तो मेरे घर में अधिकतर लोग अ, जो हैं वो थोड़ा बहुत टहल लेते हैं छत में। हमारी जो घर की छत है, उसी में सब टहलते हैं बाकी कोई ऐसे अ, योगा वग़ेेरह नहीं करता है। हाँ मेरे ससुर जी थोड़ा अ, थोड़ा बहुत योगा कर लेते हैं बाकी और कोई भी नहीं करता। जितने भी लोग हैं सब बस अ, मतलब तैयार हुए, नाश्ता किए और ऑफ़िस चले जाते हैं। बाकी हाँ नींद वग़ेेरह सब अच्छी लेते हैं। शाम को 9 बजे तक सब सो जाते हैं और सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं। जी।
देखिए, बताना चाहूँगा कि मैं आपकी परेशानी को थोड़ा-सा बेहतर तरीक़े से समझ पाया हूँ। आप एकदम निश्चिंत रहिए, मैं अवश्य आपको सुझाव दूँगा। मुझे आप थोड़ा-सा ये बताएँ कि क्या कहते हैं ये आपके परिवार में कोई ऐसा भी है जो आपका आपकी ये जो दिनचर्या है इससे ख़ुश नहीं है और बदलना चाहता हो और क्या प्राथमिकताएँ हैं उनकी अगर आपके परिवार में कोई हो ऐसा तो?
जी। जी। जैसे अ अ, मैं अ, सबसे पहले तो मैं ही बदलना चाहती हूँ कि अ, मैं उनका जो अ अ, वो है रूटीन है जो अ, हेल्दी नहीं है उसको मैं बदलना चाहती हूँ। बाक़ी हाँ उन उन लोगों की तरफ़ से भी कोशिश की जाती है कि अ, वो मेरी बात ना मानें और बाक़ी मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बात मनाऊँ उन लोगों को। अभी जैसे अ, बीच में क्या हुआ था कि मेरी जो सास है अ, उनको अ, माइनर हार्ट अटैक आया था। तो डॉक्टर ने भी उनको बोला आपको थोड़ा-सा टहलने की ज़्यादा ज़रूरत है, आप घर पे ही बैठ के व्यायाम करिए, अनुलोम-विलोम करिए। तो यहाँ अ, मतलब हम सब उनके पीछे पड़े, मेरे जो ससुर हैं वो भी पीछे पड़े, कि नहीं आपको मतलब नाश्ता करने से पहले आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। लेकिन वो 1-2 दिन करती हैं, उसके बाद वो किसी की बात नहीं मानती, वो अपने अकॉर्डिंग ही करतीं है। बाक़ी अ, जो भी घर के लोग हैं वो जैसे मेरे हस्बैंड हैं तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि आप थोड़ा टहला करो लेकिन वो भी नहीं टहलते हैं। हाँ वो रोज़ मुझे बोलेंगे कि तुम हेल्दी नहीं खिला रही हो, मेरा वेट बढ़ रहा है लेकिन वो टहलेंगे कभी नहीं और जब मैं हेल्दी देती हूँ तो उनको हेल्दी खाना भी नहीं होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आजकल मैं फ़ेस कर रही
देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं अवश्य आपकी परेशानी को समझ पा रहा हूँ और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये आपका परेशान होना एकदम लाज़मी है, आप इस चीज़ को लेके अपने ऊपर बिल्कुल भी कठोर न होइएगा। मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ आप कि ये जो परेशानी आपके साथ हो रही है, इसके चलते आपके समय में क्या बाधाएँ आ रही हैं, काम में क्या बाधाएँ आ रही हैं और बाकी और भी कोई बाधा है क्या, जो आपके कहीं न कहीं ये व्यायाम के या फिर सेहतमंद खाने के बीच में आ रही हैं?
जी। जी, जैसे अ, बाधाएँ बहुत सारी आ जाती हैं, अगर मैं स्वस्थ रूटीन फ़ॉलो करवाती हूँ, तो कई बार तो लोग मेरे से गुस्सा भी हो जाते हैं कि अ, "तुम अ, पराठे नहीं बना रही हो, तुम पोहा बना दे रही हो, तुम सैंडविच बना दे रही हो। जल्दी करने के चक्कर में तुम हमें अ, पराठा नहीं खिलाना चाहती हो।" तो इस तरह की बाधाएँ मैं अ, उन लोगों से अ, सुनती हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे बुरा लगता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि उनको समझाऊँ कि उम, अ, कि, "ये ठीक नहीं है खाना, आप आप जो अ, मतलब खाते आ रहे हो, मुझे पता है, इतने सालों से खा रहे हो, तो वो आदत नहीं छूटती है।" लेकिन हाँ, जब मैं उनको वीडियोज़ वग़ैरह भी दिखाती हूँ कि, "देखिए, इसमें बताया गया है कि रोज़ आलू का पराठा, उसमें कुछ भी नहीं है, केवल आलू है और ना ही प्रोटीन है।" या तो मैं, पता है, मतलब ये भी सोचती हूँ कि चलो, अगर पराठे खाने हैं, तो मैं चने का पराठा बना देती हूँ। हालाँकि थोड़ा बहुत प्रोटीन तो जाएगा, लेकिन उस डर से कि अ, प्रोटीन खिलाने के चक्कर में मैं उनको तेल भी इतना ज़्यादा खिला रही हूँ, तो मैं कहीं न कहीं रुक जाती हूँ। बाकी, हाँ, जैसे न वो लोग गुस्सा तो होते ही हैं, साथ ही साथ अ, जो फ़रमाइशें होती हैं लोगों की, जैसे बच्चे हैं, तो उनको पास्ता चाहिए अ, मेरे हसबैंड हैं, पराठे चाहिए। सबका अलग-अलग है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये सब चीज़ें करने में और जिसकी वज़ह से मेरा जो मेरे काम होते हैं, वो भी कहीं न कहीं बाधित हो जाते हैं।
देखिए, मैं आपकी परेशानी को थोड़ा-सा और बेहतर समझ पाया हूँ। बस मुझे आप एक चीज़ और बताइए, फिर मैं आपकी अवश्य सहायता करूँगा। मुझे आप ये बताइए कि जो भी परिवार के सदस्य हैं, इनमें से कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो कहीं न कहीं बदलाव के लिए समय दे सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं और कितना समय दे दे सकते हैं? और कितना प्रयास कर सकते हैं आपके हिसाब से?
जी। जी। जी, मुझे तो लगता है कि परिवार के सभी सदस्य अगर चाहें तो बिल्कुल अ, मेरा साथ दे सकते हैं और बदलाव भी कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं अपने अ, ससुर जी का ब अ, की बात करूँ तो वो बिल्कुल अ, बदलाव के बिल्कुल पक्ष में हैं और जब भी मैं उनको कुछ बताती हूँ तो वो बिल्कुल फेवर करते हैं मेरा कि, "नहीं तुम सही कह रही हो और हमें करना चाहिए।" लेकिन उनका अ, जैसे अगर मैं बोली कि, "पापा आपको रोज़ व्यायाम करना चाहिए या आपको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये हेल्दी नहीं हैं।" तो वो बात मानते हैं, लेकिन 2 दिन के लिए बात मानते हैं उसके बाद वो फिर से उनका रूटीन वो पहले वाला हो जाता है। और घर के जैसे अन्य सदस्य की बात करूँ जैसे मेरी सास हो गईं या मेरे जो जेठ हो गए, मेरे जो हस्बैंड हो गए अगर मैं उनको ब्रेकफास्ट जो होता है उस पर उसको मैं परिवर्तित करके देती हूँ, तो वो कहीं न कहीं उनको बुरा लग जाता है और वो नाराज़ हो जाते हैं, वो लोग कि मैं उनके मन का बना के उनको नहीं दे रही हूँ। और ये चीज़ें अ, मुझे प्रभावित करती हैं लेकिन अ अ, अगर मुझे लगता है ये लोग थोड़ा-थोड़ा भी प्रयास करें कि जैसे अ, ठीक है आज हम ये खा ले रहे हैं तुम हफ्ते में 2 बार अ अ, पराठें बना दिया करना। तो इस हिसाब से मुझे लगता है प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन वो लोग प्रयास करना नहीं चाहते हैं। और अगर घर के बच्चों की बात करें तो अगर जैसे बड़े नहीं खाते तो बच्चे भी नहीं खाते हैं फिर बड़े अगर आना-कानी करते हैं, तो बच्चे भी साथ ही साथ बोल देते हैं उम, चाचू नहीं खा रहे हैं तो हम भी नहीं खाएँगे तो बस ये चीज़ें हो जाती हैं और परिवार के सदस्य फिर अपना जो रूटीन है वो बिल्कुल बदलना ही नहीं चाहते हैं और स्वस्थ रूटीन पे आना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ उन लोगों को समझा-समझा के।
देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपकी समस्या को समझ चुका हूँ और आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको जो सुझाव दूँगा, वो सुझाव आपकी पक्का तौर पे मदद करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ना पहले छोटे, आसान बदलावों से शुरुआत करें।
जी। जी।
और जैसे एक छोटा बच्चा चलता है ना, वैसे आप धीरे-धीरे अ, कदम रखें और कहीं न कहीं, धीरे-धीरे, आराम से बदलाव करें। आप उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो अगर वो बोलते हैं कि, "ये पोहा बनाना आसान होता है इसलिए बना देते हो, पराठा मुश्किल होता है इसलिए नहीं बनाते हो।" तो आप कुछ दिन ऐसा करके उन्हें दिखाइए कि आप 1-2 दिन जो है, उन्हें पोहा भी बनाइए और पराठा भी बनाइ बना के दिखाइए कि क्य और उससे उन्हें लगेगा कि कहीं न कहीं आप जो है, आलस नहीं कर रहे हैं, आप सेहत के लिए ज़्यादा च अ, कहीं न कहीं आपके अंदर चेतना है, इसलिए आप ये सब जोड़ रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं चाहूँगा कि आप हर किसी की रुचि और भूमिका शामिल करने की भी एक योजना बनाएँ। आप पूछ लीजिआ करें कि किसको क्या खाना है और इसके साथ-साथ उन्हें भी शामिल करें, चाहे उन्हें छोटे-मोटे काम ही दे दें, लेकिन उन्हें अवश्य शामिल करें, चाहे वो उम, बाज़ार से जाके लेके आना हो या फिर मसाला चुनना हो, कुछ भी।
जी। जी। जी। जी।
बस उन्हें थोड़ा बहुत शामिल करें। इसके साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बच्चों के साथ, खासकर, मज़ेदार और लचीले तरीके अपनाएँ, ताकि बच्चों की भी रुचि बनी रहे और साथ में आपके साथी की भी रुचि बनी रहे। इसके साथ-साथ मैं आपको चाहूँगा कि आप सामान्य बाधाओं के लिए कहीं न कहीं सरल समाधान खोजें, आप रात को भी थोड़ा बहुत काम कर सकती हैं, जिससे आपकी सुविधा के समय की समय की जो कमी होती है, वो कहीं न कहीं उतनी ज़्यादा ना हो। और वहीं अगर आप रात को काम कर लेंगी, तो अगले दिन थकान भी थोड़ी-सी कम होगी और संसाधनों का कैसे प्रयोग करना है, इसके लिए आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें, और इसके साथ-साथ आप बैकअप विकल्प भी खोज के रखें कि, "मान लीजिए, मैं जो पहली चीज़ करने चाह रही हूँ, वो नहीं हो पाया है या फिर नहीं पसंद आ रहा है किसी को, कोई मना कर दे रहा है।" तो उसके एवज में एक बैकअप विकल्प भी आप अपने पास रखें, और आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये जो-जो सलाह दी है, ये सलाह आपके कहीं न कहीं काम आएँगी और आप एक कहीं न कहीं स्वस्थ रूटीन बना पाएँगी सफलतापूर्वक।
जी। हुँ। उम, जी। जी। जी। जी। उम, जी, जी। बिल्कुल, आपने जो भी मुझे सलाह दी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है और आपने जो भी चीज़ें बताईं, मैं ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाय करूँगी और अ, रोज़ इसी तरकीब से मैं अब स्वस्थ रूटीन बनाने का प्रयत्न करूँगी। बाकी आज आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल, आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकती हैं। मैं यही हूँ हमेशा।